Ja, und dann ist vielleicht auch die Umstände sind vielleicht– spielen auch eine Rolle. Ähm, überleg mal, wann du immer zu diesem Handy greifst. Ist das immer in einem bestimmten Raum? Ist das 'ne bestimmte Uhrzeit? Oder ist das, äh, wenn du gelangweilt bist, ähm, dass du dir darüber im Klaren bist, wann du da eigentlich immer zugreifst? Ähm, das kann ja auch irgendwie abhängig sein von dem Ort, wo du bist. Vielleicht immer im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder, äh, je nachdem, äh, wo du gerade bist, dass du mal rausfindest, was das immer so richtig trigger
Ja, also b bei mir ist es so, ich ich also, meine Wohnung hat ein Badezimmer, <giggles> einen Flur und ein Wohnraum. <laughs> Von daher, äh, <laughs> also, eigentlich immer so gesehen. Aber es ist halt immer dann, wenn ich nichts zu tun habe oder nicht, wenn ich nichts zu tun habe, aber wenn ich nichts zu tun habe, was jetzt so richtig sein muss, ne? <laughs> Dann dann habe ich das halt, ja.
<giggles> Ach so. <laughs> Okay. <chuckles> Mhm. Ja, verstehe. Verstehe. <laughs> Du D äh, das ist dann also tatsächlich, wenn du irgendwie: „Hah, hm, okay, was machen wir jetzt? Ich hab irgendwie nichts zu tun“, und dann dann greifst du diesen Handy zu dem Handy, richtig?
Äh, genau, also ich auch wenn ich dann denke: „Ja, okay, ich muss mal wieder aufräumen, ich muss mal wieder die Blumen gießen“ so Aber: „Ja, das kann ich auch morgen machen, ne? <giggles> Es ist ja noch nicht so schlimm.“ <laughs> Und dann macht man’s halt morgen, aber morgen ist es ja dann wieder „morgen“ und <laughs>
Ja, hier auch, verstehe. <laughs> <laughs> Das Verschieben von, äh, nicht tollen Tätigkeiten, die wirklich ja, leider fallen sie immer an, ähm. Aber ich das ist eigentlich, was ich d dir rate, und ich ich bin mir ziemlich sicher, du kriegst das, äh, da irgendwie auf die Reihe, ähm äh, bin mir ziemlich sicher. Es ist ja auch kein so großes Problem, oder?
Ja, genau.